А, слушай, вот я <grunts> ну относительно недавно, наверное, вступила в свои, а, отношения после долгого перерыва. И вот, наверное, на фоне того, что я в принципе разучилась как-то доверять людям, у меня, а, бывают какие-то сомнения. А, вот относительно моего молодого человека. А, хотя, по сути, каких-то прям таких, ну, открытых причин нет. То есть это, наверное, мои додумывания. И я понимаю, что мне стоит с этим как-то работать, потому что, а, ну, постоянно предъявлять- то есть, я стараюсь там даже и не предъявлять что-то,- но постоянно что-то предъявлять- это будет сильно утомлять, а, моего любимого человека. И мне самой как-то не хочется постоянно переживать, в каком-то стрессе находиться бессмысленном абсолютно. То есть, ну буквально, я там могу даже из-за каких-то лайков в соцсетях, а, уже себя накрутить. И, э, по сути это, ну, абсолютно какое-то бессмысленное занятие. И я сама не понимаю, почему так, потому что, э, ну, м, как бы со стороны, м, вот если бы я за кем-нибудь, например, наблюдала, э, таким же человеком, как я в данный период времени- я бы посчитала это м максимально глупым, каким-то детским поведением, не проработанным. Ан, вот. Но в итоге я сама здесь оказалась и, э, вот не знаю, что с этим делать. А, потому что любое какое-то такое, а, немножечко даже подозрительное действие- оно уже у меня тут вызывает какие-то бури эмоций внутри, которые я пытаюсь как-то подавлять молчаливо. Вот, но в итоге всё равно какое-то напряжение возникает. Вот подскажи, пожалуйста, а, могу ли я что-то сделать в этой ситуации вообще? Как мне её немножко облегчить или вообще лучше выйти из неё полностью?
Так. Мгм. Да-да-да. Мгм. Мгм. Ну да, мне кажется, что это очень какие-то у тебя неприятные такие чувства, и с ними, может быть, даже нелегко, а, и и жить, и состоять в отношениях. А, но мне кажется, что, э, да, возможно, если ты расскажешь своему молодому человеку, а, про свои переживания, а, даже вот не относительно его самого лично, а вот да, ты говоришь у тебя какие-то внутренние переживания тоже, то он может, а, может быть, даже немножко как-то своё поведение изменить так, чтобы тебе было спокойнее. А, вот. Но в зависимости тоже от того, где его и твои границы, я думаю, что вы, м, сможете к чему-нибудь прийти, да? Например, вот ты говоришь про лайки, а, в соцсетях. А, ну, знаешь, вот есть такие ситуации, когда лайки эти действительно, м, подозрительные, когда вот действительно думаешь: "Что за дела?"
Да. Это точно. Так. Интересно. Да. Ну да, возможно.
Э, а, вот. Но мне кажется, такие вещи обязательно нужно обсуждать и говорить. М, даже, может, не обязательно с наездом, типа: "Какого рожна ты это делаешь?" А, вот, знаешь, я вот чувствую, а, ам, 1, 2, 3, когда ты делаешь 4, 5, 6. И, а, вот. И я думаю, что если твоему, а, молодому человеку важно, как ты себя чувствуешь рядом с ним, то он обязательно что-то сделает для того, чтобы тебе было легче, да. Ну и вот, и как ты сказала, каких-то поводов особых нет.
Так. Да.
Ну да, прям каких-то, эм, ну, то есть, в принципе, ам, он со мной всегда старается быть честен. То есть даже когда там была ситуация, когда, в принципе, можно было бы там на что-то обидеться, он сам это всё всегда честно рассказывал. То есть это, м, ну, и даже с учётом того, что, ам, он там что-то рассказывает, я тоже чисто объективно не считаю это каким-то поводом для ссоры даже. А, ну, то есть, а, просто открытый диалог. Но при этом всё равно, а, вот у меня остаются какие-то такие, а, гнетущие меня мысли. Но вот ты, а, права, наверно, мне в любом случае стоит это как-то обсуждать, а, с моим молодым человеком, но, наверно, стараться делать это как-то более мягко. А вот подскажи, пожалуйста, как, в принципе, вообще такой диалог можно начать, чтобы это не выглядело как упрёк какой-то, как обвинение, а чтобы это выглядело, в общем-то, как, э, просто моё желание получить, а, от него, ну, какую-то поддержку или какой-то просто, а, диалог. В какой-то диалог его, а, пригласить, где вот мы сможем обсудить, а, мои какие-то такие страхи. И, может быть, он сможет их как-то даже развеять.
М. Мгм. Да-да-да. Да, мне кажется, что очень важно, чтобы он понимал, а, почему, э, да, вот ты сейчас в такой ситуации. Вот как ты сказала, у тебя был долгий перерыв, там, может, какое-то недоверие, может, какие-то, ам, прошлые отношения, да, негативный опыт. То есть очень важно, чтобы он понимал, откуда это берётся. И вот ещё, мне кажется, что будет важна, а, структура в твоём, ам, а, разговоре с ним, да, вот? Например, можешь сказать, а: "А вот, а, в таких ситуациях я себя чувствую вот так, и я хочу, чтобы мы с тобой либо сделали это, либо ты мне помог и сделал там что-то другое". То есть, э, мне кажется, что важно ск говорить не только что не так, но и что нужно для того, чтобы, э, это исправить. Да, то есть можно можно ему сказать: "Ой, дорогой молодой человек, вот знаешь, э, э, ты помнишь, что я тебе рассказывала о про их прошлых отношениях, и вот я до сих пор себя чувствую не очень хорошо. И это н не связано напрямую с тобой. Но вот иногда такие и такие ситуации меня триггерят, потому что, а, такая-то, такая-то причина. И мне бы очень хотелось, а, чтобы ты мне помог, делая следующее". И мне кажется мне кажется, если мы скажем ему, да, если мы скажем этому человеку, что именно нам нужно, ему будет проще, это дать.
Да. Да. Ага, да. Интересно. Да. Ага, да, понимаю. Слушай, ты абсолютно права, потому что, а, я вот даже не думала о том, что помимо того, чтобы просто высказать свои какие-то тревоги и сомнения, нужно ещё сказать, а чего я, в общем-то, хочу. И вот я сейчас задумалась, что это действительно отличный подход, потому что, ам, ну, вообще, конечно, люди не телепаты, стоит это, а, помнить. И, м, не всегда очевидно, чего ты хочешь от человека, когда ты там как-то обижаешься или какие-то серьёзные разговоры заводишь. То есть это, ну, человек это может воспринять как просто твоё желание там как-то поде поговорить, поделиться чувствами без каких-то конкретных действий. А в принципе ценность-то именно в действиях. То есть, а, наверно, я действительно попробую помимо высказывания вот какого-то такого, а, ну не то что недоверия, а как какой-то такой тревоги внутренней, я ещё попробую всё-таки, а, объяснить, а, как он может мне помочь и, наверное, стоит и его тоже выслушать. Может быть, у него тоже есть какие-то вещи, которые его, ам, тревожат. Слушай, ну вот, а, хотела бы ещё к этому вопросу с другой стороны подойти. Вот подскажи, как мне в принципе, м, постараться
Мгм. Ну да-да.
а, восприним точнее, не воспринимать. Э, ну да, то есть как мне работать именно со своими эмоциями, потому что, ну, в любом случае я не могу нести ответственность за какие-то действия или эмоции, а, там, других людей, но я могу, а, нести ответственность за собственные реакции и эмоции. Вот подскажи, как мне всё-таки, м, постараться как-то более спокойно реагировать на какие-то вещи, чтобы, а, даже если что-то там и происходит, чтоб моя реакция на это была, а, ну, более-менее ровная.
Не накручивать себя. Мгм. Мне кажется, что для этого обязательно нужно давать себе вот какое-то время. А, допустим, а, к тебе приходит какая-то навязчивая, неприятная мысль. И, а, естественно, не нужно в этот же момент реагировать, что-то предпринимать и делать. Мне кажется, нужно, чтоб прошло время, чтобы ты прочувствовала, поняла для себя, насколько это вообще важно, нужно, имеет ли вообще это в реальной жизни, а, какое-то значение, смысл. Пришла ли эта мысль, э, к тебе свыше или это просто, просто сумасшествие и помешательство, да? То есть, обязательно, мне кажется, нужно давать себе время, а, прочувствовать вот то, о чем ты думаешь, да, ну какие-то вот, э, ам, к тебе пришли мысли и чувства.
Так. Да. Да, действительно. Так.
Может, даже прогуляться немножко. Ну, а если а если если не получается прогуляться, то, наверно, просто вот подумать, какое вот, э, твоё переживание, какое оно, э, несёт значение для тебя, и как оно отражается на твоей жизни. Если никак, то, наверно, можно не переживать вообще. Можно забыть об этом, съесть конфетку и пр наслаждаться жизнью, например.
Ага. Да. Слушай, очень, да, полезно.
То есть, наверно, нужно ловить себя на мысли и задавать себе вопрос: "А что а что дальше? Вот, а что случится? Вот что будет? Вот я переживаю по конкретному поводу, ну и что?"
Ага, так. Т слушай, на самом деле да, замечательный совет. Ага, потому что я правда замечала за собой вот, э, неосознанно, когда я, з например, забывала, а, там из-за дел о ка о какой-то мысли, которая меня тревожила. С со временем мне действительно казалась уже какой-то, м, ну, не такой уж и страшной. И какие-то такие, м, импульсивные действия, они сами собой отпадали. И вот мне понравилась идея с прогулкой, потому что действительно, а, если выйти прогуляться там, отвлечься на какой-нибудь подкаст или музыку, то, скорее всего, и вот это желание что-то, м, там да, что-то вытворить, наверное, лучшее слово, а, оно как-то, наверное, и пропадёт. И вот я обязательно это попробую, м, то есть просто себе, м, выходить с собой на такой внутренний диалог, где с собой же и обсудить, насколько вообще вот то, что, а, меня сейчас тревожит, насколько оно вообще имеет смысл, насколько у него есть какие-то корни и насколько мне вообще нужно из-за этого тревожиться. И спасибо тебе большое за все советы сегодня. А, было очень с тобой полезно и продуктивно пообщаться, ты мне правда очень помогла.
Наверно, нужно задавать себе тоже внутренние вопросы. Мгм. Вытворить. Конечно, надеюсь, у тебя всё будет хорошо с твоим молодым человеком.